Allora sì, ci sono appunto, ehm, i cacciatori, però anziché avere delle abilità, ehm, speciali e o delle appunto potenzialità, i cacciatori si distinguono per l'utilizzo delle armi, perché ogni cacciatore c'ha la sua arma specifica. C'è ad esempio chi va con l'arco, chi va con spada e scudo, chi va col martello giga
Ecco, e voi come vi vi siete specializzati?
<chuckles> Allora io mi sono specializzato con le doppie lame, che sono appunto 2 spade corte che vanno a de a a m mano destra e mano sinistra e sono particolarmente agili. Fanno pochi danni, nel senso, mhmm, cioè perché, eh, sono molto veloci, quindi a a nel complesso riesci a fare tanto danno nel tempo e poi sei soprattutto agile. La mia ragazza invece è s
Wo Difficili da imparare? Scusami, eh, o è immediata la cosa?
Eh no, no, beh no, no, no, diciamo è sì è abbastanza difficile, soprattutto devi capire il ritmo, perché a volte quando attacchi non puoi schivare, quindi devi imparare bene il tempismo, ti ci devi fare un po' l'abitudine. Mentre dice
Okay. Okay, so' curiosa adesso di sapere la tua ragazza.
<chuckles> È è g ti dicevo, è esattamente il contrario, perché lei usa il martellone pesante, quindi lenta, ma quando colpisce fa dei danni assurdi, e tant'è che a volte stordisce il mostro che tipo cade a terra per qualche secondo e tu sei libero di colpirlo a più non posso. Quindi è interessante che ci compensiamo: lei lenta, ma tanti danni, io pochi danni, ma agile, quindi riusciamo comunque a gestire la maggior parte dei mostri.
<chuckles> Urca. <chuckles> Sì. Wow, che coppia vincente mi mi viene da dire. Fantastico.
Eh dai, non è ma <chuckles>
Dai, ehm, ti ringrazio eh, perché è stato divertente esplorare questo mondo de del del tuo hobby. Ehm, un mondo, mhmm, molto particolare, molto divertente e tu sommato sì, no no non ci perdi troppo tempo adesso dai, non più.
Guarda, ti ringrazio. Sì, sì, è un mondo molto be No, no, no non più, però comunque non riesco a toglierlo definitivamente, capisci. Almeno un paio d'orette o 1 oretta al giorno la devo dedicare, e quindi io a sto punto ti ringrazio anche per avermi permesso di parlare di questo mio hobby. È stato veramente molto, molto bello. Spero di risentirti presto.